Ma non lo so perché, guarda, sinceramente g uhm, uhm, non c'è una risposta univoca perché ogni non ho avuto giusto un paio di relazioni serie e lunghe quindi non so dirti. Cioè non è che tutti hanno risposto ugualmente perché se là veramente mi sarei preoccupata, no? Ehm però eh tipo l uhm, quest'ultimo ragazzo mi disse quando io dissi questa cosa: "Ma non c'era neanche bisogno di dirlo. Io me lo aspetto d anche da parte tua, capisco che se mi dici queste cose vuol dire che in passato qualcuno non lo non ha rispettato queste regole basiche che non c'è bisogno". Okay un la pe
<chuckles> Certo. Eh. Mh. Ce Quindi sulla carta, eh, sembrava tutto a posto fin qui. <chuckles>
Esatto. Quindi, uhm, io poi che altro chiedo che mhmm se c'è un qualcosa da parlare ne parliamo in privato e non pubblicamente. Quindi anch'io lo faccio se magari c'è mhmm, hai un'uscita infelice, tu che sei il mio compagno, eh, davanti ai familiari, amici o co o un o un ristorante, io aspetto che nes che siamo soli perché secondo me è fondamentale, no, ehm eh.
Mh. No no eh si sicuramente una buona ma quindi qual è dov'è che le cose iniziano ad andare male? Perché mi sembra che comunque poi mi hai detto, ehm esatto, tutto sembra perfe
Ecco, ecco, le premesse sono buone, no. <chuckles> Esatto, e infatti io lì poi mi fido, mi rilasso, però che succede? La maggior parte delle volte mi accorgo che le persone poi diventano cioè ehm questi morosi sono diventati tutti gelosi ehm che senso ha?
Ah. La gelosia. Quindi è sempre un po' questo mhmm ehm non è il contrario, non sei tu a diventare più gelosa, ma sono loro a diventare forse più possessivi con il tempo.
Perché mi E forse guarda mi è stato detto più, in più di un'occasione che il fatto che una donna non sia gelosa vuol dire che non ci tiene all'uomo e che magari ha già qualche altra tresca o cosa del genere. Io dico: "Ma ma davvero fate?". Cioè ehm vi do l <chuckles> la nostra vita migliore esatto, perché poi se accadono cose, mhmm, fuori dalle righe, mhmm, per esempio mi è capitato una volta che ho visto da lontano <chuckles> un proprio un un atteggiamento da parte di una collega di quello che era il mio compagno e ehm io l'ho detto a lui con calma. Gli ho detto: "Io non ho visto un atteggiamento strano da parte tua, ma da parte sua. Quindi, ehm, voglio solo che eh voglio solo che tu ne sia cosciente, quindi regola un po' questa cosa perché" uhm, lui fa: "Ma no, in realtà non era mai stata così, mo da quando sa che sto con te" ho detto: "Appunto, allora ancora p di più". Dopodiché che serve che ti devo dire: "Eh ti sei visto con la colle" ma a che serve?
Cioè non. Non concordi assolutamente. Cer Mh-mh certo. Per mettere in guardia un po'. <chuckles> Certo.